Ehm, allora distrazioni sì, perché ovviamente se ero sola rimanevo direttamente, ehm, in salotto a lavorare, se non ero sola mi chiudevo in camera, però, ehm, magari sai, il cellulare ce l'hai lì, ehm, o magari all'esterno ci sono dei rumori, anche perché in quella zona avevo delle palazzine molto vicine, quindi se qualcuno arrivava dalla strada o aveva le finestre aperte lo si percepiva, quindi magari mi distraevo, andavo a guardare cosa succedeva fuori o magari avevo bisogno del silenzio, quindi aspettavo che terminassero di fare tutti i loro l le loro cose per poi rimettermi a lavorare. Ehm, sì, quindi era molto dispersivo.
Sì. Certo. Uh. Okay. Sì. Sì. Okay. <chuckles> Quindi c'erano sì. l lavori o quante t'altro. Ma, mhmm, e, ehm, tu quanto quanto reputi importante, ecco perché adesso mi dicevi che, ehm, lì magari ti capitava di lavorare dal soggiorno, quando mi mi chiedo, quanto ti, mhmm, è importante avere proprio uno spazio che sembri proprio lavorativo, nel senso che magari con la scrivania, con determinate cose che, ehm, fanno più, uhm, tra virgolette "ufficio" ecco, diciamo.
Eh per me è importantissimo, cioè secondo me fa tutto, anche perché la nostra mente poi associa che quello è uno spazio di lavoro. Quindi se sei lì si lavora o si studia, de cioè dipende che cosa si stia facendo in quel momento, ma lo associa proprio. Quindi i ne ho bisogno, non potrei farlo. Eh sì, non potrei farlo in un'altra stanza, sarebbe difficilissimo. Difatti, in estate non posso stare quassù, perché quassù ci son tipo 40 gradi
Okay. Okay. Sì. Come se Sì. Sì. Ah okay, <chuckles> quindi <chuckles>
e non ho l mhmm, l l'aria condizionata qui in alto, quindi quassù è sempre molto caldo. Allora sono, mhmm, obbligata a rimanere giù e mi rendo conto che faccio una gran fatica a star giù, eh sì.
È prevista <chuckles> certo. Okay. Sì. Cambia, cambiano le cose. E ma mi come se la la la mente insomma facesse un po' uno switch tra tra mhmm, e ti permettesse magari di concentrarti meglio.
Esatto, sì, sì.

Okay, quindi diciamo che c'è una una regola condivisa, da questo punto di vist ma, ehm, in passato ti è mai capitato di avere qualche problema, qualche qualche aneddoto, qualche cosa che magari mentre stavi facendo qualcosa di importante, ti sia capitato appunto magari u u un qualche mhmm, qual che ne so, piccolo disastro, insomma, per che che a volte capita?
Sì, esatto. Mah guarda, disastri no, però sorridendo mi ricordo il gatto. Io mi sono totalmente di
Ah, ecco, <chuckles> i gatti sono sempre problematici, da questo punto di vista.
s mi sono totalmente dimenticata di chiudere la porta perché in quella giornata sapevo di essere sola tutta la giornata. Il gatto dormiva e mi son detta: "Son tranquilla." Sono salita a far le mie cose. Il fatto è che ero in una call, ho cominciato a sentir miagolare come un pazzo e ho detto: "No." Quindi era entrato nella stanza, voleva salire sul soppalco e miagolava come un pazzo, quindi mi ha distolta ho dovuto un attimo sospende la videochiamata, vabbè ci siam messi a ridere perché faceva un casino, mamma mia. Quindi sono scesa, l'ho fatto uscire e son tornata
Mh, sì. Okay. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. <chuckles> Certo. Okay. Ecco, s mh. Sì, sì, sì. Eh, beh, i i i i purtroppo purtroppo non come dire, ehm, non non si può far altrimenti, perché so sono pre veramente, una presenza, insomma, ehm, simpatica in casa, ma <chuckles> a volte molto fastidiosa, da questo punto di vista. Anche perché di solito non demordono, ecco. Come e o ce
a alle mie cose, ecco. Eh, sì. Vero. Ah, no, cioè finché non raggiungono il loro scopo, non non mollano.
Sì, sì, sì. Eh, no, perché mi veniva da pensare, magari, a quelle a ad alcune fa cose che si sentono magari raccontare a volte di ehm, che ne so, uhm, appunto, il persone in casa che magari passano all'improvviso, punto dietro una call, piuttosto che, ehm, fanno <chuckles> quelle quelle cose che magari si sentivano di più all'inizio, diciamo del uhm, de de de del adesso è diventato più usuale, insomma, lavorare da casa, per cui magari, quando, uhm, c'è stato la pandemia che c'erano le prime anche call, d anche di gruppo, cer noz gesse un po' di di di situazioni imbarazzante, diciamo. Ehm, invece, mi mi chiedo se potevi, e cu e visto che sei uhm, mhmm, cioè, abbastanza esperta, perché hai ti sei creata questo spazio proprio, ehm, solo tuo, ecco, chi po consiglio ti senti di dare chi magari non ha tutto questo spazio, ma vuole comunque, ehm, avere u un posto dove concentrarsi?
<laughs> Sì, è vero. Vero, sì, sì.